Dass wir äh, v verlässlich sind, oder?
Mhm, ja, Zuverlässigkeit.
Ähm, Zuverlässigkeit, das ist mir auch wicht sehr wichtig.
Das ist, glaube ich, etwas, was man der deutschen Kultur durchaus, äh, zuschreiben kann, genauso wie Effizienz übrigens. Dafür werden wir ja auch, äh, international hoch angesehen für die deutsche Effizienz
Ja, genau. Das ist auch sehr, sehr wichtig.
Mhm.
Sehr.
Also, wa zum Beispiel ein ein deutsches Kulturgut, wo ich sagen würde, das ist etwas, das würde ich, äh, überall anders, äh, äh, vermissen, ist, äh, zum Beispiel einfach die die Rechtsstaatlichkeit, die wir in Deutschland haben. Ähm
Ja.
dass wir dass wir zum Beispiel Also, die Rechtsstaatlichkeit in Deutschland ist ja ist ja, dass dass dass alle Menschen, äh, v auch vor dem Recht gleich sind und man sich eben nicht, äh, wie's ja in Amerika hin und wieder mal passiert, mit Stellung oder mit Geld, äh, mit Einfluss quasi aus Affären ziehen kann. Dass es hier auch kein Pardon-System gibt oder so was. Also, wenn du Verbrechen be begangen hast, dann wirst du halt auch verurteilt. Und, äh, urteilen dürfen halt nur Leute, die das wirklich können und nicht irgendwie, äh, 10 random Leute aus der Bevölkerung, die keine Ahnung davon haben, äh, äh, und sich beeinflussen lassen von 'nem schönen Lächeln zum Beispiel, ähm
Was ist Ah. Ja, das fehlt mir auch manchmal. Stimmt, das fehlt mir. Ja. Ja, beeinflusst bestochen werden vielleicht.

Insofern, äh, war ihre Portion genauso groß, äh, wie meine. Meiner war auf jeden Fall proteinreicher, weil ich hatte so 'ne Steakpfanne und sie hatte halt 'n, äh, ähm, Blumenkohlschnitzel.
Mhm.
Insofern, äh, ja aber sie hat's aufgegessen, ich habe es aufgegessen, nur dass ich halt auch noch Dessert hatte. Äh, sie hätte auch Dessert genommen, aber sie konnte da halt nichts essen, weil das alles mit Laktose war oder Ei.
Ah, okay. Dann, ja, alles Ah, okay.
Mhm. Insofern, ja.
Ja. Okay. Äh, und was hast du f
Ne, also, das is das ist auch Hm? Was habe ich?
Was hattest du als De was hattest du als Nachtisch?
Äh, eigentlich nur, äh, 2 Kugeln Eis. D da war ich mal da war ich mal gnädig und 'ne heiße Schokolade. Ähm
Ah, okay.
normalerweise, wenn wir wenn wir wenn wir Eis essen gehen zum Beispiel, da gibt's dann doch große Unterschiede. Weil, äh, wir gehen dann hier immer in unser Eiscafé und sie isst dann 1, vielleicht 2 Kugeln, wenn sie sich mal, hm, gut fühlt an dem Tag. Ähm, und das ist dann natürlich Wassereis, kein kein Sch Milcheis. Äh, und ich esse meistens 'n Eisbecher mit extra Kugel. Also mit 4 also, insgesamt 4 Kugeln plus noch Früchte plus Sahne plus Waffel.
Ja, machst du ja auch nicht so oft. Mhm. Mhm. <chuckles> Ja, es wäre auch zu viel für mich.
Ja, und ich bin derjenige, der Diabetes hat.
<chuckles>
Ja, aber muss man sich halt mal gönnen.
Mein ein Bekannter von mir, der hat auch Diabetes, aber bei ihm ist es komplett noch schlimmer. Also, bei ihm ist komplett auß außer Kontrolle. Der hat manchmal so, äh, Phasen, wo er hat er mir gesagt, ich habe das noch nie gesehen, aber wo er dann so ganz, ganz viel Eis isst. Also, ich g ich glaube, er hat gemeint
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.